Acaba sevdiler mi yoksa kibar mı kibarlık mı yaptılar? Onu bir onlardan dinlemek lazım belki de. <chuckles>
Hımm. Doğru söylüyorsun. Ya, çok tatlı insanlardı aslında birazcık böyle şeydi. Ben en son onlara gittiğimde yemeğe, çok enteresan bir beni, ııı, ağırlama durumları söz konusu olmuştu. Ben de tabii, bunun altında kalmamak için kendime Türk mutfağımızdan yegâne, işte mantıyla tavuk göğsünü seçip, birazcık daha böyle çıtayı yükseğe çıkartma falan şeklinde bir şey yapmıştım. Yani iddialı bir masa hazırlamak istemiştim. Ama fena değildi ya, yenildi yani sonuçta. Bilmiyorum mantıdan anlayan birileri yoktu aramızda çok ama.
Hı hı. Hımm. Pek peki. <chuckles> Peki, mantıyı her şeyini mi? Yani baştan sona sen mi yaptın? Mesela hamurunu da mı sen açtın yoksa hazır hamurdan mı?
Ya, tabii ki aslında orada merdanem de yoktu. Tabii, evde her şeye ne ihtiyaç varsa al aldığım bir dönemdi. İs dedim ki işte, en basitinden bir merdane ya da oklavaya ihtiyacım var. Anneme sordum; "Merdane alsan daha iyi olur" dedi. İşte Türkiye'deki ve orada Çek'teki merdanenin biraz farkı vardı. İşte böyle bir, ııı, hareket ediyordu yani, ortasındaki o tombul olan kısım diyeyim artık. Biraz açarken zorlandım. Hamurum da güzel oldu aslında, böyle yumurtalı falan yaptım yani, annemden tarifi alıp. Ama şöyle bir şey hesap etmedim aslında yaz mevsiminde, çok sıcak bir havada yaptım bu işi. Sürekli böyle unla yapışmasın diye şey yapıyorum, inanılmaz bir cıvıklaşma durumu söz konusu oldu. D ııı açtıkça zemine yapışıyor falan. Zorlandım ama neyse ki yani, alnımın akıyla çıktım, bitirdim. O işte un dolu tepsiye koydum. Un dolu derken serpiştirilmiş tabii. İyiydi ya fena değildi ama bir daha da yapmadım yani.
Evet, evet. Hı hı. Hımm. Anladım. Evet, evet. Hı hı. E, doğru. Hı hı. <chuckles> Ondan sonra sanırım, ııı, Çek Cumhuriyeti'ni de terk ettin. <chuckles> Öyle bir şey mi oldu? <chuckles>
Evet, evet. Bir daha beni kimsenin bulamayacağı bir başka ülkeye geçtim, mantı faciasından sonra.
<chuckles> Anladım. Yani, eee, umarım, ııı, iyi tanıtmışsındır Türkiye'yi; ııı, eğer beğendilerse.
Evet. Tabii ki de beğendiler, ben yalnız Beğendiler gerçekten ama biraz böyle bizim, ııı, o baharatlar işte üstüne falan ben çok severim böyle işte yoru yoğurt, salçalı sos ama üzerine ekstra mesela o sos konulduktan sonra; ben sürekli Türkiye'den gelirken şey getiriyorum k sumak ve nane. Annem naneleri kendi yetiştirir ve kurutur. Hep annemden naneleri alırım zaten. O böyle üzerine bol bol böyle o baharatları dökünce böyle, biraz da belki pul biberle falan böyle acı acı güzel oluyor. Ama onlara biraz fazla geldi sanki. Ya, sonuçta ben de onlara gittiğimde bana kendi yakaladıkları tavşanları pişirip ikram ettikleri için, ben ne yapabilirim acaba diye düşünüp. mantı işine girdim yani. <chuckles>
Evet, evet. O! Güzel. Çok güzel. E, yani. O o. <chuckles>